อยากจะขอคำแนะนำมาก ๆ เลยค่ะ รู้สึกว่าตัวเองเนี่ย ช่วงนี้มองข้ามความสำคัญ ความสำเร็จของตัวเองที่เกิดขึ้นเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็ก ๆ เนี่ยค่ะ รู้สึกว่าไม่ได้ให้ความสำคัญกับตัวเองสักเท่าไรเลย แล้วก็บางทีเนี่ยค่ะ รู้สึกท้อแท้ อ่า เป้าหมายที่เจอเนี่ยค่ะ เพราะว่าไปมอง เป้าหมายที่ไกลเกินไปน่ะค่ะ จนมองข้ามความสำเร็จเล็ก ๆ ไปเลยอะค่ะ เราก็เลยไม่รู้ว่า เราควรจะจัดการกับความรู้สึกที่เราเจออยู่ตอนนี้ยังไงดี? พอที่จะมีคำแนะนำบอกเรา ให้ ให้เราได้ปรับปรุงตัวในส่วนนี้ได้ดีขึ้นบ้างไหมคะ?
อืม ค่ะ เอ่อ เดี๋ยวรบกวนให้อธิบายเพิ่มนิดหนึ่งอะนะคะว่า คำว่า "ความสำเร็จเล็ก ๆ ที่เรามองข้ามไป" อะค่ะ พอจะยกตัวอย่างได้ไหมคะว่า เป็นเรื่องแบบไหนบ้างอะค่ะ?
ได้เลยค่ะ ค่ะ อืม ความสำเร็จเล็ก ๆ ที่เราเจอค่ะ อาจจะเป็นงานในระหว่างวันเนี่ยแหละค่ะ งานในระหว่างวันอะ ที่เราแบบ โอ้ วันนี้เราทำงาน อ่า เสร็จไวกว่ากำหนดนะ เออ รู้สึกว่าวันเนี้ยจริง ๆ แล้วมันดีเกิน ดีเกินที่คิดไว้นะ ตั้งเป้าหมายกับตัวเองอาจจะประมาณ 5 โมงเย็น ไรอย่างเงี้ยค่ะ ซึ่งอาจจะเสร็จประมาณ 4 โมงเย็นเนี่ยค่ะ ก็ บางทีอะ ถ้าจะมองว่า มันเป็นความสำเร็จไหม? มันก็เป็นความสำเร็จได้เนาะ แต่บางทีตัวเราอะค่ะ ก็มองข้ามความสำเร็จเล็ก ๆ อันนี้ไปเลย เพราะว่าไปมัวแต่ อ่า จริงจังเกี่ยวกับพรอเจกต์ใหญ่ ๆ ในระหว่างเดือน อะไรแบบเนี้ยค่ะ ก็เลยเวลาทำอะไรเล็ก ๆ ได้เนี่ย ก็ ม แทบจะไม่ค่อยได้สนใจได้ใส่ใจเลยอะค่ะ
อืม ค่ะ อืม อ๋อ โอเคค่ะ แล้วเหตุการณ์อย่างเงี้ยค่ะ มันเกิดขึ้นกับเราเนี่ยบ่อย หรือว่าถี่มากแค่ไหนคะ?
ค่ะ อืม จริง ๆ แล้วค่ะ ความคิดแบบเนี้ยเกิดขึ้นบ่อยมาก ๆ เลยนะคะ เพราะว่าตัวของเราเองเนี่ยค่ะจะเป็นคนที่ เอ่อ ไม่ ไม่ได้เอางานเล็ก ๆ เนาะ บางทีอะค่ะเราเลือกทำงานพรอเจกต์ใหญ่ ๆ อะค่ะ ซึ่งอาจจะเป็นพรอเจกต์ที่เทียบระหว่างไตรมาส 3 เดือนครั้ง 4 เดือนครั้ง แล้วก็จริง ๆ แล้วเนี่ยค่ะ บางทีอะเรามองเป็นรายปีเลยนะ เพราะว่าเรามองเรื่องโบนัส เรื่องอะไรแบบเนี้ยค่ะ ซึ่งเราอะ โอ้โฮ คิดการใหญ่มากเลยว่า ปีเนี้ยเราจะทำให้ได้เท่านั้น ๆ เลยค่ะ เราก็เลยบางทีน่ะเรามองข้ามเรื่องเล็ก ๆ ที่จะต้อง เขาเรียกว่า ใช้ความไต่เต้าไป อย่างเงี้ยค่ะ คือเรามองแต่เป้าหมายใหญ่เลยอะค่ะ อืม
อือฮึ ค่ะ อ๋อ ค่ะ อืม ค่ะ เข้าใจเลยค่ะ เพราะว่า เอ่อ บางทีเนี่ย อ่า อาการแบบนี้อะค่ะ มันก็จะเกิดขึ้นได้บ่อย ๆ เลยนะคะกับคนที่คาดหวังในตัวเองสูง แล้วก็มีความจริงจังกับชีวิตค่อนข้างสูงอะค่ะ เอ่อ มันทำให้เราเนี่ยมองข้ามเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ ในชีวิตประจำวันไป เพราะว่าเรามองแต่ภาพใหญ่นะคะ ทีนี้อะค่ะ เอ่อ เราอาจจะมา ลองวิเคราะห์ดูอะนะคะว่า ตัวเราเนี่ยทำไมถึงมองข้ามความสำเร็จเล็ก ๆ นั้นไป เพราะว่าบางทีเนี่ยพอเรา เอ่อ ไม่ให้ความสำคัญกับความสำเร็จเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างทางเนี่ย มันอาจจะทำให้เรารู้สึกว่า เฮ้ย เหมือนเราทำอะไร ม ยังไม่สำเร็จเลยสักอย่าง แล้วก็เกิดความท้อใจได้ ใช่ไหมคะ อันนี้เราก็เข้าใจคุณจริง ๆ เลยอะนะคะ บางทีมันก็ เอ่อ แทนที่จะเราจะทำงานอย่างมีความมุ่งมั่นเนาะ ก็กลายเป็นว่าเกิดความท้อใจ อาจจะเป็นเพราะบางทีเนี่ยสมองของเราอะค่ะมันจดจำได้เฉพาะเรื่องที่ยังไม่ได้ทำ คือเราอะ เอ่อ คิด แล้วก็เป้า แล้วก็นึกวนซ้ำอยู่กับเรื่องที่เรายังไม่ได้ทำ หรือว่าเรื่องที่เรายังทำไม่เสร็จ อาจจะเป็นพวกเป้าหมายใหญ่ แต่ว่าเราอะมองข้ามสิ่งที่เราได้ทำแล้วอะค่ะ อันนี้คือ ก็คือเป็นธรรมชาติของสมองมนุษย์เลยอะนะคะ อ่า
อา ใช่ค่ะ อืม ๆ ค่ะ อืม ใช่เลยค่ะ ค่ะ อืม ค่ะ
พี่ว่า เอาตัวเอง ไม่ดีพอ
จริง ๆ ด้วย จริง ๆ ด้วยเลย เพราะว่าเราอะค่ะ มองแต่เรื่องของ โอ้โฮ ผลตอบแทนในรายปี อย่างเช่น โบนัสเนี่ยค่ะ 1 ปีมีครั้งเดียวเนี่ยค่ะ ก็เลยไปให้ความสำคัญในตัวนั้นมากเลย จนลืมบางที ไปเลยว่า จริง ๆ แล้วเนี่ยงานในระหว่างเดือนก็สำคัญ ใช่ไหมคะ? จริง ๆ แล้วอะ เราทำสำเร็จพรอเจกต์เล็ก ๆ หนึ่งอะ จริง ๆ มันก็ถือว่าเป็นความสำเร็จได้แล้ว ใช่ไหมคะ? อืม ค่ะ
พลาดค่ะ ใช่ค่ะ ค่ะ แต่ว่า เอ่อ พอเราอะ มีความคาดหวังกับงานใหญ่เนี่ย มันทำให้เรามองข้ามงานเล็ก ๆ ไป ทีนี้เนี่ยเราอาจจะใช้วิธีที่เปลี่ยนอะค่ะ จาก เอ่อ คำถามในหัวเราอะเนาะว่า เอ๊ย ฉันยังทำนู่นทำนี่ไม่ได้เลย ฉันยังทำโน่นทำนี่ไม่สำเร็จเลยเนี่ย เปลี่ยนมาถามตัวเองในแต่ละวัน หรือแต่ละสัปดาห์ก็ได้นะคะว่า เอ๊ะ สัปดาห์นี้ฉันทำอะไรสำเร็จไปแล้วบ้างนะ คือใช่เวลาในการ ตัวเองอะค่ะ ทบทวนกับงานที่ตัวเองทำมาในตลอดสัปดาห์หนึ่งว่า อะไรบ้างที่เราทำสำเร็จไปแล้วในสัปดาห์นี้ โดยที่ยังไม่ต้องคิดถึงงานในอนาคต ที่เราจะต้องทำให้สำเร็จอะค่ะ ทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่า เรามีเวลาทบทวนสิ่งที่เราทำสำเร็จแล้วเนี่ย มันก็อาจจะทำให้เราเนี่ย รู้สึกมีกำลังใจขึ้นนะคะ อึก อาจจะเป็นเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ เช่น อ่า ตอบลูกค้าสำเร็จลุล่วง แก้ไขปัญหาให้ลูกค้าได้ 1 คน อันเนี้ยก็ถือเป็นความสำเร็จในการทำงานของเราแล้ว ถูกไหมคะ? หรือว่าอาจจะแบบว่า เอ่อ คิดโพสต์ คอนเทนต์อะไรต่าง ๆ เนี่ย ให้องค์กรเราเนี่ยได้ 1 เรื่อง โพสต์ไป แล้วก็มีคนกดไลก์ในปริมาณที่ เอ่อ เรารู้สึกว่ามัน โอเค อย่างเงี้ย อันนี้ก็คือเป็นอีกความสำเร็จหนึ่งแล้ว อันนี้คือเป็นความสำเร็จเล็ก ๆ น้อย ๆ รายทางที่เราอาจจะมองข้ามไป ลืมไปอะค่ะ ดังนั้นเนี่ยเราเลยอยากแนะนำให้คุณอะ ใช้เวลากับตัวเองอะนะคะ สักสัปดาห์ละ 1 ครั้งในการทบทวนความสำเร็จเล็ก ๆ อย่างเงี้ยค่ะ อย่างเงี้ยพอจะเป็นการเพิ่มกำลังใจในการทำงานให้ได้ไหมคะ?
อืม ค่ะ อืม อืม อืม ค่ะ อา เออ ค่ะ เอ่อ อัน อันนี้ดีนะคะ อันเนี้ยดี พอฟังคุณพูดมาแล้วก็รู้สึกว่า คิดตามเลยค่ะ เพราะว่าจริง ๆ แล้วเนี่ยใน 1 อาทิตย์เนี่ย เราก็สามารถที่จะ เอ่อ จริง ๆ แล้วเนี่ยเรามองข้ามเนาะ แต่ถ้าเราคิดแบบคุณเนี่ยค่ะ จริง ๆ แล้วในหนึ่งอาทิตย์เนี่ย เราอาจจะรู้สึกว่า เราทำอันนี้สำเร็จไปแล้วนี่นะ อ้าว พรอเจ็กต์นี้อะเราทำใกล้เสร็จแล้วนะ จริง ๆ อะค่ะ อาจจะเก็บรายละเอียดอีกนิดเดียวเองเนาะ เนี่ยเลย เนี่ยเลย เป็นวิธีที่ดีเลยค่ะ เพราะว่าเราอะมัวแต่ไปมองพรอเจ็กต์ใหม่ อ่า พรอเจ็กต์ใหญ่ ๆ เนาะ แต่เราก็ลืมไปเลยว่าพรอเจ็กต์น้อย ๆ เนี่ย มันก็คือความสำเร็จ อ่า เหมือนกัน ที่เราจะไต่เต้าไปอีกพรอเจ็กต์หนึ่ง พรอเจ็กต์ใหญ่ ๆ อะเนาะ ซึ่งพอคุณพูดมาเนี่ยเราก็รู้สึกยิ้มได้เลยนะคะ เพราะว่าใน 1 อาทิตย์เนี่ย เราเนี่ยก็ทำงานเนี่ยส่วนเล็ก ๆ เนี่ย สำเร็จไปได้เยอะเหมือนกัน ซึ่งเราก็จะเอาส่วนนี้แหละมาเป็นกำลังใจให้ตัวเอง เราอะจะตั้งเป้าหมายกับตัวเองเลยค่ะให้ชัดเจนใน 1 อาทิตย์อะ ว่าเราอะจะทำอะไรบ้าง ด ให้สำเร็จใน 1 อาทิตย์ เป็นเหมือนการวางแผนเนาะ แล้วทีเนี้ยค่ะ ในระหว่าง 1 อาทิตย์อะ เราก็จะมาเช็กดูว่า เราอะทำเสร็จตามที่ เป้าหมายที่เราตั้งไว้จริงหรือเปล่า อา ถ้าเราทำเสร็จตามเป้าหมายที่เราตั้งไว้น่ะค่ะ อันนั้นน่ะ ก็คือประสบความสำเร็จแล้วในเรื่องเล็ก ๆ แล้วเราอะก็จะให้รางวัลตัวเองเพิ่มบ้างเล็ก ๆ น้อย ๆ เพื่อเป็นกำลังใจให้ตัวเองทำในพรอเจ็กต์ อ ต่อไปก็ขั้นต่อไปเนาะ อันเนี้ยดีค่ะ รู้สึกว่าเป้าหมายมันไม่อยู่ไกลตัวดีค่ะ อันเนี้ยดีชอบ ๆ จังเลยค่ะ อืม
ค่ะ อือฮึ ค่ะ ใช่ค่ะ ค่ะ อืม ค่ะ ค่ะ แล้วก็ในเรื่องที่ การให้รางวัลตัวเองเมื่อกี้ที่คุณพูดมาเนี่ย อันเนี้ยก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่แนะนำให้ทำ การให้รางวัลของตัวเองเนี่ยไม่ได้หมายความว่าต้องเป็นของชิ้นใหญ่ หรือ หรือ อ่า เป็นของที่มีมูลค่าก็ได้นะคะ แต่ว่าการให้รางวัลตัวเองในที่เนี้ย หมายถึงว่าการชื่นชมตัวเอง หรือการอาจจะแบบว่าซื้อน้ำหวานให้ตัวเองสักแก้วหนึ่งเนี่ย เพื่อเป็นการให้รางวัลตัวเองใน ในงานที่เล็ก ๆ น้อย ๆ ที่เราทำสำเร็จอะค่ะ อันเนี้ยมันก็ทำให้ชีวิตการทำงานของเราเนี่ยมันกระชุ่มกระชวยขึ้นได้อะเนาะ แล้วก็นอกจากนี้อะค่ะการให้รางวัลในความสำเร็จก็ส่วนหนึ่ง แต่ว่าเราอย่าลืมให้คะแนนในความพยายามของเราด้วยอะค่ะ เพราะว่าบางทีเนี่ยเราอาจจะนับเฉพาะผลลัพธ์เนี่ย ไม่ได้เสียทีเดียว งานบางอย่างเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เห็นผลลัพธ์ภายในวัน 2 วัน หรือว่า 3 4 5 วันน่ะค่ะ แต่ว่าผลลัพธ์มันอาจจะอยู่ไปในอีก 1 อาทิตย์ 1 เดือน ฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่า มันเป็นงานที่เรายังไม่เห็นผลลัพธ์ ความสำเร็จ ในระยะสั้นเนี่ย เราลองเปลี่ยนเป็นการให้คะแนนความพยายามของตัวเองในแต่ละวันน่ะค่ะว่า วันเนี้ยเราอะพยายามทำงานเนี้ย ให้มันก้าวหน้าที่สุดเนี่ยไปได้คะแนนเท่าไร หนึ่งถึงสิบ อย่างเงี้ยค่ะ มันอาจจะยัง งานมันยังไม่จบวันเนี้ย แต่ว่า อ่า งานที่เราต้องทำในวันเนี้ย ความพยายามที่เราทุ่มเทให้เนี่ย เป็น 8 เป็น 9 เป็น 10 อันเนี้ยก็จะเป็นกำลังใจให้เราได้อีกทางหนึ่งเหมือนกันค่ะ
ค่ะ ค่ะ อืม ได้เลยค่ะ อืม อืม ค่ะ ได้เลยค่ะ ได้เลยค่ะ เดี๋ยวเราอะจะเก็บวิธีเนี้ยที่คุณแนะนำไปใช้นะคะ ก็คือเป็นการตั้งเป้าหมายให้กับตัวเองเนาะ ซึ่งไม่มองระยะที่มันไกลตัวมากเกินไป เป็นการที่แบบว่าคิดสเต็ปการทำงานของตัวเองในระหว่างวัน ในระหว่างอาทิตย์ ใช่ไหมคะ? แล้วก็ให้ ให้ ให้คะแนนกับตัวเองเนาะ อันเนี้ยค่ะก็เป็นวิธีให้กำลังใจตัวเองดี ๆ ได้ ได้มากเลยค่ะ เพราะว่าจริง ๆ แล้วเนี่ย เราเองเนี่ยมัวที่จะไปกดดันตัวเอง แล้วก็ตั้งเป้าหมายกับตัวเองที่มันกว้าง ๆ มากเกินไป จนบางครั้งเนี่ยค่ะ ความสำเร็จเล็ก ๆ น้อย ๆ ของเราเนี่ย ก็เลยมองข้ามไปเลย จริง ๆ แล้วเนี่ย ความสำเร็จเนี่ย เล็ก ๆ มันก็เป็นการไต่เต้าที่จะเพิ่มลำดับเป็นขั้นต่อไปเนาะ แล้วเราอะค่ะก็จะเลิกแล้ว จะเลิก อ่า ความคิดแบบนี้แล้ว เราจะมาใส่ใจความสำเร็จเล็ก ๆ น้อย ๆ ของเรามากขึ้น เพื่อที่เราอะจะได้มีแรงทำงานในพรอเจกต์ต่อ ๆ ไปมากขึ้น แล้วเราก็จะรู้จักประเมินตัวเองว่า วันเนี้ยเราทำอะ ให้คะแนนตัวเองเต็ม 10 อะ ให้เท่าไรเนาะ เพื่อที่จะเป็นการ เขาเรียกว่า พัฒนาตัวเองในอนาคต ใช่ไหมคะ? โอ้โฮ วิธีของคุณเนี่ยค่ะ มันฟังแล้วมันดูใช้ได้ ใช้งานได้จริงมาก ๆ เลยค่ะ อืม ค่ะ
ค่ะ อือฮึ นั้นเลยค่ะ ค่ะ อืม นั่นแหละค่ะ ค่ะ ก็ดีใจเลยนะคะที่คุณเริ่มจะเห็นช่องทางในการที่จะให้กำลังใจตัวเอง แล้วก็อย่าลืมว่า คาว ความสำเร็จของคนเราน่ะค่ะ มันไม่ได้วัดจากผลลัพธ์เสมอไปอะนะคะ แต่มันยังสามารถดูจากความกล้าที่เราอะลุกขึ้นมาทำงานนี้นะคะ หรือว่าความพยายามที่เรามีให้กับงานเราเนี่ยอย่างต่อเนื่อง หรืออาจจะเป็นการที่เราไม่ยอมแพ้ แม้จะต้องเจออุปสรรคต่าง ๆ อะนะคะ แล้วก็อาจจะเป็นเรื่องของการพัฒนาของเราอะนะคะ ที่เรามีความพยายามที่จะพัฒนาตัวเองเนี่ยให้ทำงานได้ดีขึ้น ดีขึ้นในทุก ๆ วันน่ะค่ะ พวกเนี้ยค่ะก็เป็นจุดวัดความสำเร็จของเราในการทำงานได้เหมือนกันนะคะ แม้ว่าจะเป็นในวันที่เราอะยังไม่เห็นผลลัพธ์ที่มันเป็นผลตอบแทน เป็นยอดขาย แบบว่าเป็น อ่า รูปธรรมอะนะคะ แต่เราก็ ช สามารถใช้พวกเนี้ยเป็นตัววัดความสำเร็จของเราได้เหมือนกันค่ะ
ค่ะ อืม ค่ะ ค่ะ อืม อืม ค่ะ โอ้โฮ! พอคุณพูดมาเนี่ย เราก็ยิ้มได้เลยนะคะ รู้สึกว่า จริง ๆ แล้วเนี่ยความสำเร็จของคนเราอะ มันไม่ไท่ ใช่ที่เป๊บ เป้าหมายที่จะยิ่งใหญ่เสมอไปเนาะ บางทีเนี่ยค่ะ ความสำเร็จของเราก็คือการเอาชนะใจตัวเองเนาะ แล้วก็การที่แบบว่าให้คะแนนตัวเอง ประเมินตัวเองในทุก ๆ วันที่ทำงานน่ะค่ะ ไม่ต้องไปมัวรอที่จะประเมินตัวเองในครั้งเดียวพรอเจกต์ใหญ่ ๆ เนาะ ซึ่งจริง ๆ แล้วเนี่ย การที่เราไม่มองข้ามความสำเร็จเล็ก ๆ สิ่งเล็ก ๆ อะไรพวกเนี้ย มันก็จะสามารถทำให้เราอะ มี เขาเรียกว่า มีพลังกายที่ดี แล้วก็มีสมองที่ดี ที่จะไปทำงานในพรอเจกต์ ใหญ่ ๆ ในข้างหน้าได้ ใช่ไหมคะ? ทุกวันเนี้ยค่ะ หลังจากเนี้ยที่เราฟังจากคุณไปน่ะค่ะ เราเอา จะเอาไปใช้กับชีวิตจริงนะคะ จะพยายาม ความ ให้เห็นความสำเร็จของตัวเองเล็ก ๆ มากขึ้น เพื่อที่จะได้มีกำลังใจดี ๆ ในการทำงานต่อไปอะค่ะ ยังไงวันนี้ก็ต้องขอบคุณมาก ๆ เลยนะคะ สวัสดีค่ะ
ค่ะ ใช่ค่ะ อือฮึ ค่ะ ค่ะ